Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum.
Ailene yalan söylüyorsun, belki sevdiklerine yalan söylüyorsun. Yani benim çok arkadaşım vardı sınavdan geçemediği, işte, dersten geçemediği hâlde, yok ya ben bu dönemi bitirdim, işte, alttan dersim yok deyip ya da gideceğim, işte, yazın ben çalışacağım, eee, iş buldum deyip, eee, yaz okuluna kalan, alttan ders almaya çalışan mesela, eee, çok tanıdığım arkadaşım oldu. Aslında bu duruma bizi birazcık tı Evet, evet ya ve hani o an mesela içinde yaşarken böyle şey gibi, eee, geliyor insana, biraz da heyecanmış gibi geliyor ama şöyle geriye çekilip birazcık Evet büyük resme baktığın zaman ne kadar da acı verici bir durum.
Evet. Hıı. <giggles> He he. Hıı, o! I hı. Bunlar büyük örnekler. Evet. Değil aslında. <chuckles> Evet, ya şeyde mesela be ben şu an sen söyleyince bak aklıma geldi. Böyle bir ampul yaktın kafamda resmen. Eee, mesela lisede, eee, bir ödev, eee, verilecek ve o ödevi, eee, unutmuşum, eee, ve evet, diyordum mesela çok hastaydım, işte, elektrik kesikti. Hani bir bahane, bir beyaz yalan. Çünkü şunu diyemiyorum: "Ödevi yapmayı unutmuşum." Çünkü unutursam başarısız olacağım ve o bana 0 verilecek. Belki ailem çağrılacak. Onun yerine hastaydım, şöyle oldu, böyle oldu gibi yalanlarla aslında Aynen öyle, başarısız olmamak için hem yalan söylüyorum ve mutsuz oluyorum ya, b eee, ama bu benim benim zorun benim istediğim şey değil ki. Sistem beni buna zorluyor baktığında veya ailem buna zorluyor. Çünkü eve gelince bana kızacaklar. "Niye ödevini yapmadın?" Hani kimse demeyecek. "Olabilir, başarısız da olabilirsin. Önemli olan telafi etmek." demeyecek yani. Ne yazık ki sonuçları yaşamamak için başarısız olmamak adına çok eee, ben ben de yaptım yani sen söyleyince şu an aklıma geldi. Doğru, mecbur kaldım.
Nedir o? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hastaydım. Hı hı. Bahanelerin arkasına sığınmak. Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, hepimiz yapmışızdır üzmemek için ailemizi, eee, ya da belki bir yerde kendimizi korumak için çünkü, eee, dediğin gibi, belki ailemize söyleseler, bu sefer, eee, "Niye yapmadın? Eee, işte, biz sana her şeyi verdik, işte, tüm koşulları sağladık. Bizim senden istediğimiz sadece, eee, derslerine çalışmandı, okula gidip gelmendi ama sen bunu bile yapmadın." Eee, gibi
Hı hı. Tabii. I hı. Evet. Hı hı. Tabii, tabii. Aynen öyle ya da en iyi ihtimalle puanım kırılacak yani okulda ama halbuki sadece unutmuşum bana bir şans daha verseniz ben zaten başarılı olacağım ama ne yazık ki, eee, bunu tercih etmek yerine, eee, bu tarz şeylerde, yani başarısız olmamak adına bir sürü yol deniyoruz ama gelecekteki planlarımıza ulaşmak için demek ki senle hani toparlamak gerekirse aynı fikirdeyiz ve başarısız da olabiliriz ya, yani bu çok da problem değil. Mutlu olmamız bence daha değerli.
Hı hı, yani evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aynen. Evet. Bence de bence de kesinlikle katılıyorum sana yani, eee, başkaları için özellikle başarılı olmaya çalışmak, eee, çok, çok daha kötü bir durum bana kalırsa. I hı.
Hı hı. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Aynen öy Önce kendi mutluluğumuz önemli ve kendi mutluluğumuz için gerekirse başarısız da olalım, ne olacak ki?
Hı hı. Başarısızım. Evet ve bunu da kabullenmek de gerekiyor bence.